แบบเรื่องการอยู่ด้วยเหรอ?
งงไหม? อะไรนะครับ ใช่ ๆ อยู่ ๆ ครับ บ้าน บ้าน อา ใช่ ๆ ครับ
เข้ากันอยู่ด้วยเหรอ? อ๋อ คนแถวนั้นเขาก็คือไม่ได้ย้ายออก ก็คือแบบเอาพวกกระสอบทรายมากัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
มีบางบ้าน มีแบ มีบาง อะ อา ใช่ ๆ บ้านพี่ก็เอาทรายมากัน ไรอย่างเงี้ยครับ ประมาณนี้ครับ
อืม แล้วน้องหมาพี่ พี่ก็คือเอาไว้ในบ้านเหมือนกันใช่ไหมคะ?
อา ใช่ ๆ ๆ อยู่ด้วยกันเลย ก็ไม่ได้ออกไปไหนกัน ก็อยู่สู้น้ำท่วมด้วยกัน ไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อ แล้วน้องหมาพี่แบบดำรงชีวิตยังไง เวลาแบบเขาขับถ่ายอะ?
บ้านพี่ก็มีพื้นที่ที่เอาไว้สำหรับให้หมาขับถ่ายพอดีเลยครับ แล้วก็เก็บขยะทิ้งไว้ อะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็น แบ่งพื้นที่พอดี อะไรอย่างเงี้ยครับ
อ๋อ อ๋อ แล้วเรื่องราวน่ารัก ๆ หรือประทับใจเป็นยังไงบ้างนะคะ?
ใช่เลยครับ ก็คือตอนนั้นพี่ก็ อ่า เขาเรียกว่าอะไรนะ มาละเล่นแล้วกันเนาะ ก็คือแบบ ไป ไปซื้อแบบ เขาเรียกเป็นแพ แล้วแบบไปนอน นอน นอนบนน้ำอะครับ อา ใช่ แล้วหมาพี่ ก็นึกว่า
อือฮึ เป็นแบบที่เป่าพลาสติกอย่างงี้เหรอ?
อา ใช่ ๆ ครับ ที่แบบเหมือนเป็น เขาเรียกเหมือน เรือ เรือ เรือ เรือยางเนาะ หรือ เรือ เรือเป่าลมอะครับ ใช่ แล้วคราวเนี้ยหมาพี่ ก็นึกว่า ตกใจ นึกว่า เออ ว่าแบบ <tsk> พี่ตกน้ำหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย หมาพี่ก็เลย รีบ รีบว่ายน้ำขึ้น คือวิ่ง ว่ายน้ำมา ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ เพื่อจะมาพาพี่อะเข้าฝั่ง อะไรเงี้ย ประมาณนี้ ใช่ครับ พี่ก็บอก เออ มันก็น่ารักดีอะไร ใช่ ๆ ก็โดน มา ปุ๊บ ปุ๊บ ปุ๊บ แล้วก็ค่อย ๆ ว่ายมารับ ใช่ครับ
อะฮะ ๆ อือฮึ อืม อ๋อ โอ้ น้องก็น่ารัก แล้วอย่างงี้น้อง แล้วไม่เอาน้องขึ้นแพมาด้วยเหรอ? น้อง อุตส่าห์ว่ายมาตั้งไกล
ใช่ ช ชอบมันครับ เพื่อเอามาด้วยกันเลยครับ ไป ไป ก็ขึ้นมา แล้วก็มานั่งด้วยกัน ไรอย่างเงี้ยครับ

เหมือนแบบ เรียกว่ายังไงดีอะคะ เหมือนแบบตอนเราแบบโควิด ใช่ไหมคะ เราตกงาน อย่างเงี้ย เราตกงาน เราไม่มีงานทำอะ เราโดนให้ออกมา ใช่ไหมคะ
ครับ อา ครับ ครับ
แล้วน้องหมาเราอะมันเหมือนแบบ เขาก็ ไม่ได้ทำอะไรหรอก เหมือนเรากลับมาอยู่บ้านน่ะค่ะ แล้วเหมือนแบบมันกลายเป็นเรื่องดีสำหรับน้องหมาสิ การที่เราแบบไม่ต้องออกไปทำงานค่ะ เขาก็แบบ ดีใจที่เราอยู่บ้านตลอดเวลา อะไรเงี้ย แต่เขาก็แบบไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกเนาะ ว่าการที่เราแบบอยู่บ้าน อย่างเงี้ย เราแบบไม่มีงานทำ เขาก็แบบดีใจที่แบบ เอ๊ย วันนี้เขาแบบไม่ต้องตื่นไปส่งเราทุก 7 โมงเช้า หรือแบบรอเราแบบ ทุ่ม 2 ทุ่ม รอเรากลับมาถึงบ้าน อะไรเงี้ย เขาก็แบบไม่ต้องมาคอยรอเราแล้ว เขาก็นอนตื่นสายไปกับเรา อะไรงี้ มันก็แบบ เออ อย่างน้อยอย่างเงี้ยเราตกงาน ใช่ไหมคะ มันก็แบบ ก็ยังแบบมีเรื่องราวน่ารัก ๆ ใช่ ให้เราแบบได้แบบ อมยิ้ม เหมือนแบบเรียกว่าเรื่องราวแบบดี ๆ แล้วกันเนาะในระหว่างที่เราตกงาน เราก็ยังมีน้องหมาที่แบบคอยเราอยู่ ชอบให้เราอยู่บ้านอยู่ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เออ ม ก็น่ารักดีอะค่ะ
ครับ อืม อา อา ใช่ อืม ครับ ดีครับ อืม อา อ๋อ ใช่ ๆ เพราะว่าพูดถึงหมาแบบ แนวแบบรอ จริง ๆ มันก็เหมือนหมาจะมีวิธี เหมือนไม่รู้ พ พี่ พี่ก็ยังไม่รู้นะว่าของพ่อพี่ อย่างเงี้ย จะมีตัวเล็กตัวหนึ่ง คือเป็นตัวที่แบบ คืออยู่ข้างพ่อตลอด ไรเงี้ย แล้วก็คือเขาจะรู้เวลาแบบ เช่น ตอนเนี้ยตอนเย็นแล้ว พ่อก็ใกล้น่าจะกลับแล้ว เขาจะไปรอที่โรงรถเสมอ อะไรเงี้ยครับ
อือฮึ อือฮึ ยังไงคะ? อ๋อ ก็คือเป็น น นอนรอแบบหน้าบ้าน แบบมีชะเง้อคอยไหมคะ?
เหรอ? ใช่ ๆ เป็น อ อา ใช่ ๆ ประมาณนั้นครับ แล้วยิ่งวันไหน ถ้าสมมติพ่อแบบว่าไปแบบ เอ่อ ไป ไปต่างจังหวัด แล้วไม่ได้กลับนี้ก็ โอ้โฮ ล มานั่งกล่อมให้มันขึ้นมานอนนะ อะไรงี้ เพราะมันก็จะนั่งรอพ่ออยู่ตลอด รอกว่าว่าพ่อจะกลับมา ข ขึ้น ๆ ๆ ตอนหลังก็จะรู้แล้วว่า เออ ว่าวันนี้ไม่ได้กลับนะ ใช่ ใช่ครับ เพราะจะรอนานหน่อย
อืม แล้วเขายอมขึ้นไหมอะ? ว่าวันนี้พ่อไม่กลับ อ้อ น้องก็น่ารักนะ แบบว่ารอตลอดเวลา
ใช่ ใช่ครับ เขาก็จะนั่งรอไปเรื่อย อะไรเงี้ยครับ
บ้านพี่เลี้ยงหมากี่ตัวอะคะ?
ยังมีเวลาทำอีก ตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วครับผม พอดีผม เพราะหมาเพิ่ง ครับ
อ๋อ แล้วอย่างเงี้ย ตอนนั้น ตอนนั้นพี่เลี้ยงหลายตัวไหมอะคะ? หรือว่าเลี้ยง
เอ่อ ประมาณ 3-4 ตัว โดยสม่ำเสมอนะ
อืม แล้วอย่างงี้แบบเขาก็รอตลอดเลยไหมอะคะ? เหมือนแบบรอ ตัวไหมอะคะ?
เออ ปกติ ไม่ ๆ ม ม มัน ไม่ ไม่รอทุกตัว มันแล้ว แค่บางตัวเฉย ๆ ครับ อยู่ที่ว่าตอนนั้นตัวไหนสนิทกัน ไรเงี้ย มากกว่าครับ อยู่ที่ว่าตอน ตอนนั้นตัวไหนอะสนิทกับ ใครมากกว่ากัน ไรเงี้ย แต่ละตัวก็จะมี ล อืม บางตัวก็จะมีแบบเป็นลูกรักของแต่ละคน ไรเงี้ยครับ
อ อือ อะฮะ